結構はいはい。
ランニングしてる散歩する時とか、 やりながらみたいな。
ああ、なるほど。はいはい。 で、みんなの話しに声を聞きながらって感じですか？自分も、ちょっと、喋る時に。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
はいはい。 結構喋れました？そん時は。
うーん、しゃべ いや、しゃべれなかったかもしれないですね。正直あんまり。向こうもでもしゃべれないんで、割と、そうそうそうそう、なんかもうへ
あ、そうですね。いや。 ああ、なるほど。はいはい。あ、じゃ、勉強したい人が、結構集まってるっていうのもある。
あ、そうです。そうです。あの、ほんとに、自分ぐらいの、あんま喋れないみたいな人が、こう、集まってやる。みたいなところはありましたね。
なるはぞわ。 はいはいはい。 ああ。 なるほど。じゃあ、なんか、今後とか、そういう AI とかも含めて、なんか、英語とか学びたいとかっていう人に、なんかアドバイスとかあったりしますか？コツとか。
うん。 うん。 うーん、ま、とにかく、やってみることがいいんじゃないかなと思いますね。もう AI なんてほんとにダウンロードなんかアプリダウンロードして
はいはいはいはい。 はいはいはい。
なんか、もう、普通に聞くだけで大丈夫なんで。
まあ、確かにそうですよね。
うん、もう、とにかくやってみて、やってみるのがいんじゃないかなと思いますね。やっぱ、今後 AI の性能もどんどんはっていく発展していくと思うんで。
ま、そうですね。ただでさえ、もう、今でも、かなりの、あれですよね。進歩を遂げてて
そう。うん。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
ま、どうそうですね。どう生かしていくかですよね、今後は。 それは、もう、やる気のなんか維持とかって、もう、そこまで、なんか、気にしてないですか？もう、好きな時にって感じ。
うん。 ああ。うん、そうですね。うん、ま、多分、みんな使う未来になると思うんで。
はいはいはい。
ま、とにかく、やってみるっていうのが、いんじゃないかなと、思いますね。うん。
ま、そうですね。もう、やって、コツコツやってって感じですよね。

そうそうそう。だし、なんか、おれポーカーちょっとハマってて今。
あ、そうなんですね、はい。
そう、でポーカー結構勉強う意外となんかなんか度胸のゲームみたいなイメージあると思うんですけど、意外と勉強いるんですよ、あれって。
はいはいはいはい。 ああ、はいはい。 勉強ししてないとって感じですね。
そうなんですよ。で、そういうべんなんかポーカーの勉強みたいなも
はいはい。
意外とチャット GPT とか、そういう
あ、結構詳しいっていうか、ちゃんと、し的確なあれが返ってくる感じですか？
あ、もう めっちゃ的確ですね。ほんとプロプロレベルの。
あ、はいはいはい。 あ、そうなんですね。え、じゃ、せ結構なんて言うんですかね、正確っちゃ正確なんですか？指示って。
うん。 だいぶせいかだいぶ正確だし、なんかめっちゃ、なんならもうプロよりすごいぐらいの。
はいはい。 あ、いや、もうそんな、あ今そこまで進化してんですね、やっぱり。
うん。 そうなんですよ。
ああ、じゃあ結構、なに頼るっつっても、言語だけじゃなくても、何かもう全て AI に聞いた方が、何か逆にたちゃんとした答えが返ってきそうな感じですね、じゃ。
もん、うん。 うん。 うん。 うん、そう思いますね。なんか、そうですね、将棋とかでも、あの藤井、はち、ななん何段か忘れちゃったけど、あの、あのすごい、しょ将棋でいちばん取って、そう、藤井さんも AI 相手になんか、ずっとやって
はいはい。あ、はいはい。はいはいはい。 藤井さん、はい。 え。え、IT 将棋をやられてたんですか？
あ、そうですそうです。それで、なんかそうなんですよ。それでなんか、なんて言うんですか、ただーただ、こう自分の何て言うんすか、腕を磨いてたというか、もう、何て言うんすかね。
そんなことできるんすね。 あ、そういうあれがあるんですね、今。
うん、そうそうなんですよ。藤井さんそういうやり方でやってて。
え、すごいですね、それ。それなんか、将棋台もないのに、できちゃうんですね。
あ、そうなんそうなん、あ、そうです。確かにそう言われてみればそうですよね。どうやってやって
やばいですね。じゃ、いろんなアドバイスを聞きながら、自分で、なんですかね、自主練みたいな感じでやってるんですね、それ。AI つかあ、すごいですね。
うん、うんうんうん。 うん、そうらしいですけど。 で、なんかやっぱ将棋のトップ、ほんとに1、1番じゃないですか、あの人、もう完全に。
ああ、そうですね、そうです、はい。
だから、そういう人も、なんて言うんですか。そう、だから
使ってるって考えたら どんな場面でも使えそうですね、なんか。
いや、ほんとそうですよね。ポーカーとか将棋だけじゃなくて
なんいや、なんでも、そうですね。なんか自分が極めたいことだったり、なんか勉強したいことでも、変になんか、なんかそういう教室通うんだったら、そこで聞いてスキルアップしたら、時間もすべて効率良くなってって感じですね。
うん。 うんうん。 うん。